Çok güzel ama bahsettiğin gibi sabahki ve akşamki rutinlerinde bir değişiklik yapamadın. Bunun için bir çözüm bulamadın. Doğru anlıyorum, değil mi?
Evet, ya, şu an için benim işime yarayan bir çözüm bulamadım ama yaptığım çözümler oldu. Örnek vermek gerekirse, eee, mesela uygulamalara belli bir, eee, sınırlayıcı, zamanlayıcı koydum ki, hani, eğer 1 gün içerisinde çok zaman geçirdiysem onda, artık o uygulamaya giremiyordum gibi.
I hı. Hı hı. He, evet. Hıı, tamam. Yani, aslında uygulama zamanlayıcısı koymak, eee, ekran bildirim ayarlarını değiştirmek, eee, senin ekran süreni sınırlamak için işe yarayan şeyler oldu.
Evet, gün içerisindekileri sınırlamak için etkili oldu.
Hı hı. Bu bunun dışında kullandığın başka, böyle, taktikler var mı benimle paylaşabileceğin?
Yani, aslında, telefonda geçirdiğim zaman yerine, eee, koyacak hobiler edinmeye başlamaya çalıştım. Eee, mesela kitap okumak. Eee, mesela, eee, örgü örmeye çalışmak. Aynen, en eski hobi kitap okumaktır ve örgü örmeye çalışmak. <chuckles> Evet, hepsi eski ya da bunun, işte, örgü örmenin daha, böyle, eee, günümüz versiyonları var. Böyle, belli platformlarda satılan, böyle, hazır kitler gibi satıyorlar. Örgü için de oluyor, daha, böyle, başka şeyler için de oluyor. O tarz kitler alıp mesela numaralı boyama seti gibi gibi şeyler alarak aslında telefondan sıfır uzaklaşmıyorum. Mesela arkadan bir YouTube videosu açıyorum ya da, eee, bir podcast açıyorum, bir şey dinliyorum o anda. Bunları yapıyorum, kesinlikle. Bunları da tamamen bırakmış değilim bu hobilerle. Eee, kitap okumak hariç de tabii ki konuşuyorum ama en azından ekrana bakıyor olmuyorum. Yani, o an, o göz yorgunluğu, o, eee, beynimin rahatlamasını engelleyen o ekrana maruz kalmıyorum.
Hı hı. Hımm, çok ilginç. Evet. En, en eski hobi. Çok güzel. O da eski bir hobi galiba, evet. Evet. Hı hı. A! Çok güzel. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.